हाल ही में ना पता है, कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मतलब है ना, मेरी क्या हो रहा है कि, एक मेरी दोस्त है, उसको ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। है ना, कहीं न कहीं मैं चाहती भी हूँ उसकी मदद करना। लेकिन जो पहले ना वो क्या हुआ था? कि, उसने ना क़रीब, मेरे से कुछ दिन मतलब पैसे लिए, ₹2,000 लिए थे उसने मेरे से और उसने मुझसे कहा था की, 2-3 दिन में वापस कर दूँगी मैं, है ना। और फिर पता है क्या हुआ? कि मतलब मैं अ, मैं थोड़े समय तक तो मैंने माँगे नहीं कि अपने आप दे देगी कि अपने आप दे देगी, मुझे इतना बोलना पसंद नहीं है। ए किसी को इतना टोकना पसंद नहीं है, कि है ना और ताकि वरना कोई क्या समझ सोचेगा कि अब मैं मतलब मतलब, थोड़े से पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, कितना बोल रही हूँ। है ना, मैं कितने ही वैसी इंसान हूँ। लेकिन एक बात बताइए अ, मैं भी ऐसा मैं मतलब मैं भी एक अ, अभी कमाती नहीं हूँ, मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरे को भी पैसा मिलता नहीं है। है ना, सामने वाले को भी ये सोचना चाहिए। है ना, फिर उससे ये समझ लीजिए मेरे को ना, क़रीब समझ लीजिए क्या मैंने फिर मैंने जब बोलना शुरू करा कुछ महीनों के बाद कि दे, दे दे दे, भाई। तो हर बार मेरे को ऐसे गोली कर देती थी कि अ, आज आज, शाम को मिल जाएगा पक्का, आज नहीं बस और फिर या फिर 1-2 दिन का समय दे, दे, पक्का दे दूँगी पक्का दे दूँगी। है ना, ऐसे करते-करते ही समझ लीजिए 1 साल से ज़्यादा हो ज़्यादा हो गया, उसके बाद उसने मेरे को, पैसे वापस करे और जब मैं मतलब एकदम गरम हो गई उसके ऊपर, कि मतलब एकदम चिल्लाने लगी, तब जाके उसने मेरे को पैसे दिए थे और फिर अपना वो वापस से पैसे माँग रही है। और मतलब उसने ना ऐसी वज़ह बता दी है कि है ना उसको मतलब, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं मैं मना भी नहीं कर पा रही हूँ और मेर मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि, मतलब मेरे को देना भी चाहिए या नहीं क्योंकि मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, कि अब दिया नहीं वापिस, तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास भी तो इतना पैसा नहीं है, मैं भी तो कोई कमा नहीं रही हूँ। तो, मुझे यही आपसे सलाह लेनी है कि, मैं क्या भरोसा करके उसको वापि मतलब दोबारा से उसे पैसे दूँ या नहीं दूँ? या फिर उसे साफ़-साफ़ मना कर दूँ और दोस्ती ख़त्म कर दूँ?
जी। जी। अच्छा। जी। जी। जी। हुँ, जी। उ, जी। अ, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। सबसे पहले तो आप बिल्कुल ना घबराएँ आप अ, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, सभी के साथ होती हैं। आप बिल्कुल ना घबराएँ। तो मैं आपको सलाह देने से पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी, ताकि आपकी बातों को और अच्छे से समझ सकूँ। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि आप मतलब क्यों नहीं उस पे भरोसा कर पा रही हैं? क्या उन्होंने बार-बार पैसे माँगे हैं और उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं? क्या आप मुझे बता सकेंगे?
जी। जी। अ अ, मतलब उसने ना पहले मतलब 1-2 बार और माँगे थे, ठीक है? फिर उसमें से एक बार जब मैंने दे दिए थे, तो उसने मेरे को, है ना, करीब पूरा 1 साल अपने पीछे घुमाया। डेली बुलवाया, मतलब मैंने हर तरीके की कोशिशें कर ली थी कि मैं उसको फ़ोन करती थी, तो वो फ़ोन नहीं उठाने लगी थी। मैं मैं मैं उसको, है ना, व्हॉट्सऐप पे मैसेज कर रही हूँ, तो वो मैसेज देख कर भी, है ना, अनदेखा करती रही कि कोई-कोई जवाब नहीं देती थी या फिर देखती ही नहीं थी। है ना? और मैंने उसको ये तक कहा कि, "मैं तेरी मम्मी को बोल दूँगी। है ना? मैं उनसे ले लूँगी, है ना, कि उस तूने कैसे-कैसे करा है, क्या है। है ना?" उसको मतलब उस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब मैं कैसे भरोसा कर लूँ फिर इस वजह ऐसे इंसान पे, जिसने इतनी मुश्किल से मेरे को, है ना, मेरे पैसे लौटा लिए हैं? और पता है, जब है ना दिक्कत हो किसी पे, तो हम समझ भी पाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, "अगर तेरे को पैसे की ज़रूरत है, तेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो फिर अपने जन्मदिन पे सबको क्यों क्यों घुमाने के लिए लेकर गई थी? है ना?" तो हर तरीके से वो चीज़ें भी तो देखी जाती हैं, तो अब बताइए, मैं कैसे भरोसा करूँ उस इंसान पे?
जी। जी। अच्छा। जी। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो मैं पूछूँगी कि क्या वही सिर्फ़ आपकी भरोसा तोड़ी है? या फ़िर कोई और भी ऐसा है? जो आपने भरोसा किया था और उसने भरोसा तोड़ दिया? इस वजह से आपको अ, किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है?
हाँ। हाँ बिल्कुल। ऊँ ऊँ, पता है क्या हुआ कि है ना मेरा एक दोस्त था। मतलब मैं अ, मतलब अ अ, फ़ोन के फ़ोन के ज़रिए मिली हूँ। और कभी कभी ऐसे अ, हक़ीकत में कभी मिली भी नहीं हूँ उस इंसान से। लेकिन हमारी मतलब अ, दोस्ती ठीक थी, काफ़ी महीनों से बात चल रही थी। है ना, वो इंसान थोड़ा मतलब अ, दूर से है, ठीक है। और ना वो मतलब मेरे से है ना, पहली बार कुछ माँगा और हमारी दोस्ती अच्छी हो गई और वो इतना बेचारे तरीके से माँगा कि प्लीज़ मेरे को कुछ दिन के लिए देदे मैं वापस कर दूँगा। मेरे को बहुत ज़रूरत है। एकदम ऐसे एकदम जल्दबाज़ी में मैसेज आया था। तो मैं कह रही शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इसको तभी तो इस तरह कर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ना दूँ तो इसका कोई काम बिगड़ जाए और क्या पता मेरे देने से है ना, कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने ना इसी वजह से उसको दे दिए थे पैसे। उसको भी मैंने ₹2,000 दिए थे। तो पता है फिर उसको ये समझ लीजिए। करीब मेरे मैंने उसको पै पैसा दिया था मार्च में और आज आज तक मतलब करीब मतलब कितने मतलब मार्च में पैसा दिया और ये समझ लीजिए। कि अ, 7-8 महीने या इतना ज़्यादा समय हो चुका है। आज तक वो इंसान देने का नाम ही नहीं ले रहा कि मतलब हमेशा ऐसे कह जाता है कि हाँ दे, दूँगा। बस कुछ दिन और बस कुछ दिन और, इतना भरोसा कर ले। कि मतलब मैं क्या कहूँ उस इंसान से और मतलब मैं बोलती हूँ देदे पैसे तो मतलब और उल्टा मेरे आगे रो देता है, कि अ, मेरे को इतना दिक्कत चल रहा है, ये है वो है मेरे पास इतना कर्ज़ है, क्या मेरी गलती है? तो इस वजह से मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है इस पे।
अच्छा। जी। जी। जी। अच्छा, तो क्या आपन उन्हें समझाने की या फिर अपनी बात रखने की कोशिश की कि अ, वो आप पैसे दीजिए ब मुझे ज़रूरत है पैसे की, आप क्यों नहीं दे रहे? क्या आपने उन्हें बताने की कोशिश की अपनी बातें?
मैंने हर तरीके से कोशिश करी मैंने उसे फ़ोन करा
जी।
कि भाई दे दे यार मैंने अपनी सारी दिक्कत बताई। लेकिन वो इंसान मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को न सिर्फ़ अपनी दिक्कत दिखती है, किसी सामने वाले की दिक्कत नहीं लगती। है न? मतलब मैंने इतना पैसा माँग लिया उसे इतनी बार माँग लिया अपनी दिक्कतें बता ली ऐसा लग रहा है कि मैं उससे अपना पैसा नहीं माँग रही। उल्टा भीख माँग रही हूँ और वो भीख भी नहीं दे रहा है मेरे को। ऐसा लगने लग गया है मुझे तो।
जी। छ तो ये समस्या मतलब कब से शुरू हो रही है जो आप अपने दोस्त के बारे में बोले हैं वो कब से पैसे लिए हैं? और कब से कब तक मतलब हो रही है कि अ, वो पैसे नहीं दे रहे हैं और आपने माँगने की भी कोशिश की उन्होंने नहीं दी?
जी। हाँ, मैंने बताया न जैसे कि उसने मतलब मेरे से सम समझ लीजिए मार्च के आसपास मतलब होली के बाद ही मेरे से पैसे ले लिए थे, ठीक है। उसने मेरे से कहा की बहुत ज़रूरत है, मैंने दे दिए। है ना? मतलब वो कहते हैं न जिसका साफ़ दिल होता है वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो कर देता है कि उसका काम बिगड़ ना जाए। मैंने वो ग़लती से कर दिया और पत और आज तक वो देने को तैयार नहीं है मैंने उसको फ़ोन करे। मैसेज करे, ख़ूब सारी अपनी दिक्कतें बताई और उसने भी ह कई बारी दिलासा दिया लेकिन वो दिलासा भी किसी काम का नहीं था क्योंकि मेरे पास आज तक वो पैसे नहीं आए। तो इसी वजह से मेरे को अब किसी पे भरोसा नहीं होता कि अगर कोई सच्ची में मेरे को अगर वो इंसान अगले 2 दिन बाद भी पैसे दे देगा या नहीं मतलब देने को राज़ी होगा वो उसके इरादे भी होंगे न तब भी मैं उसपे भरोसा नहीं कर पाती अब।
जी। जी, जी। अच्छा, तो क्या उससे आपकी आस्थि मतलब आपकी निजी जीवन में कोई परेशानी आई है? कि ज पैसे नहीं दे रही है, तो मेरे पास पैसे नहीं है या फिर म मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ और मेरी मतलब कठिनाई और ज़्यादा बढ़ रही हो?
हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देखिए पैसे के बिना कुछ नहीं चल पाता है, ठीक है। और और, मैं ज़्यादा कुछ कमाती भी नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत घर वाले देते हैं, बस वही होता है। जो मैं बचा लेती हूँ पैसे, वो मेरे काम आते हैं और ये, बचे हुए पैसे जो मेरे काम के थे वो मैंने, इसको दे दिए और वो वापस भी नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को आर्थिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि थोड़े बहुत खर्चे भी, मेरे उसी से चलते हैं। मतलब 2000 इतना भी कम नहीं होता कि है ना, एक अकेले इंसान का खर्च, मतलब एक एक एक डेढ़ हफ्ते के लिए ख़र्च नहीं उठा सके। तो ये देखिए पहली तो आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है मेरी, उस आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा मानसिक तरीके से और और, कि मतलब मेरे को हमेशा है ना ये लगा रहता है, ये तनाव रहता है कि, पता नहीं पैसे देगा या नहीं देगी या नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता है और कहीं न कहीं मुझे ये भी है कि अब मेरी दोस्ती हमेशा के लिए इस इंसान से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने पैसे माँग रही हूँ, तो उसे वो मुर मैं बुरी लगने लग रही हूँ, तो ये इस तरीके इस वज़ह से मेरे को बहुत ज़्यादा मानसिफ मानसिक तनाव होने लग गया है, तो मुझे मेरी इस चीज़ को लेके, मदद कर दीजिए।
उ, जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, मैं यहाँ पे हूँ आपकी मदद करने के लिए तो सबसे पहले तो आप इतना घबराएँ नहीं, इतना परेशान ना हो, मेरी पहली सलाह होगी कि अ, सबसे पहले तो आप अपने दोस्त से बात करें और उन्हें समझाएँ कि देखिए मुझे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं कमाती नहीं हूँ जो मैं जो आप पैसे रखें वो मैं आपको दे सकूँ तो कृपया करके आप मुझे पैसे दें। तो ये आप करें और उसके बाद आप उन्हें म नहीं हो तो उन्हें कॉल करें, उन्हें समझाएँ उसके बाद अ अ, और उन्हें बताएँ कि आपकी स्थिति क्या चल रही है मैं उस वज़ह से बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं बहुत जगह मैं पैसे माँग रही हूँ। अपने परिवार से मैं पैसे माँग के चला रही हूँ, अपना पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं तुम्हें पैसे बार-बार कैसे दूँ? और देखिए भरोसा और भरोसा देखिए बहुत अ, महत्व रखता है तो भरोसा न सभी पे नहीं किया जाता है तो अपने दोस्त को आप समझिए और उन पे भरोसा भी कीजिए ये नहीं कि आप नहीं कीजिए उन पे भरोसा भी कीजिए। उम, जो आपकी पक्की दोस्त है आपकी जो आपकी मदद करती है सो नहीं हो तो उन्हें समझाएँ बट भरोसा ना छोड़ें उन पे। उन्हें समझाएँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं तो मैं उन आप को पैसे नहीं दे सकती या फिर मैंने जो पैसे दिए हैं कृपया करके आप मुझे दें कि मुझे दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में, मैं कोई काम-वाम नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल मैं अभी सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। तो जो मैं आपको पैसे दी हूँ वो मेरे मम्मी-पापा बोल रहे हैं कि, "तुम पैसे कहाँ खर्च कर रही हो? क्या तुम कैसा कर रही हो?" तो अगर आप ये सब जी। तो आप ये सब अगर उन्हें बताएँगे ना तो शायद वो आपको पैसे दे देंगे, और आपकी बात भी वो समझेंगे। तो और दूसरी बात मेरी होगी कि अ, उन्हें बताएँ कि आप काम नहीं कर रही हैं कि मैं जॉब नहीं आप तो जॉब कर रहे हैं तो आ आप उ अ, उल्टा आप मुझे पैसे देंगे तो आप उल्टा मुझसे ही माँग रहे हैं कि उम, अ अ, थोड़ी मदद कर दीजिए तो मैं मदद कर सकती हूँ पर एक समय तक कर सकती हूँ। आप इतने दिन पैसे रख लेंगे तो मैं मुझे भी दिक्कत होगी मैं भी बाहर रहती हूँ। अपना खाना-पीना खुद से ही चलाती हूँ मेरे मेरे घर में भी ग मतलब परेशानी चलती है उतने घर में भी उतने पैसे नहीं होते हैं तो अगर आप इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा? तो अगर इस तरह करके अगर आप बात करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा होगा औ अगर आप पैसे भी वो दे देंगे अ अ, देखिए भरोसा रखिया कीजिए। भरोसा रखिए अपने दोस्तों पे क्योंकि देखिए दोस्त बहुत ही मुश्किल से बनते हैं तो उन पे भरोसा भी करिए और उन्हें अगर समझाएँगे तो बिल्कुल वो समझ जाएँगे। तो अगर आप ये सब करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी और आप भरोसा कर पाएँगे अपने परिवार पे, अपने दोस्तों पे तो अगर आप ये सब करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
अ, जी। जी। वही। जी। हाँ जी। वही। हाँ। बिल्कुल। वही। हाँ जी। हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। मेरे को पहले ही काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है आपकी इस सलाह की सराहना करती हूँ मैं। और मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी जैसे आपने मेरे को बताया है कि मैं अच्छे से उससे बात करूँगी और उसको अपनी बात रखने की कोशिश करूँगी उसके सामने। और ताकि है ना वो भी समझे मेरी बात को और मेरी मेरे को मेरे पैसे वापस करें और उस सब के लिए धन्यवाद। मेरे को पहले ही तनाव कम हो गया आपकी बात सुन के ही, आपसे बात करके अच्छा लगा।
हाँ जी। जी। जी, जी। बिल्कुल आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।